เราชอบฟังย่าเล่าค่ะ แบบสมัยก่อนย่าจะชอบเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังค่ะ เรื่องพวกเสือสมิง เรื่องหมีควาย เรื่องผี สิ่งลี้ลับในป่า ตรงเนี้ย ย่าชอบเล่าให้เด็กว่า ตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยจนเรา โต เขาชอบแบบเล่าให้ฟังซ้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เรื่องเนี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าพอเขาเล่าเรื่องอะไรที่มัน คะ?
อือ สะแดะ เหรอ? อือฮึ แสดงว่าบ้านอยู่ในป่าในเขาใช่ไหม? เขาเลยเล่าเรื่องแบบ นี้ ให้เราฟัง เพื่อให้เรากลัวใช่ไหม?
ถูก ถูกต้องเลยค่ะ
หรือบ้าน อ เขาเรียกอะไรนะ ไกล ไกลปืนเที่ยงใช่ไหม? <chuckles>
ใช่ ๆ ค่ะ เราจะชอบ โอ้โฮ ถูกต้องค่อนข้างมาก บ้านเราจะแบบชนโบ๊ทชนบท ซึ่งแบบบ้านอยู่ติดแม่น้ำ ข้างหลังเป็นแม่น้ำ ข้าง ๆ เป็นป่าล้อมรอบ แบบเนี้ยค่ะ อืม เขาก็เลยแบบโตมากับป่า กับอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็ย่าชอบเหมือนเล่าเรื่องสมัยโบราณให้ฟังว่า เขามีการดักสัตว์ อะไรกันแบบนี้ ๆ สมัยก่อนเขาทำอะไร? เงินเป็นเฟืองยังไง? เขาเล่าให้ฟังหมด แล้วเราก็จะชอบเหมือนไปนอนตักเขาแล้วก็ฟังเรื่องเล่าเขาอะค่ะ เราก็จินตนาการ ตาม แล้วก็มัน มันมีความสุขมาก ๆ เลยค่ะคุณ รู้สึกว่ามันเหมือน ด ฟังเรื่องเล่า แล้วก็มองย้อนภาพไปในวัยที่เราเกิดไม่ทัน ตรงเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า ชอบเรื่องเล่าที่เขาแบบเล่าเกี่ยวกับสมัยโบราณค่อนข้างมากอะค่ะ
อืม <laughs> อะฮะ อ๋อ อืม อะฮะ อ๋อ อืม อืม อืม แต่ถ้าถามเราใช่ไหมคะว่า เรื่องเล่าของเราคือ คือ คืออะไร? ถ้าในมุมของเราอะค่ะ เอ่อ อย่างเช่น ที่ ที่จำได้เลยก็คือ อย่าง อย่างเรื่องของอากาศร้อนเนี่ย ท คือไปทำนากับพ่อกับแม่นี่แหละค่ะ
อือ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ
เอ่อ แล้วเสร็จปุ๊บเราก็บ่น เราก็บ่นว่า "ร้อน" คือเด็กชนอะ รู้จักเด็กชนบทใช่ไหม? เด็กชนน่ะ ช ก็ไปทำ อ่า <laughs> เผื่อเด็กชน อ เออ ชนบทนี่แหละ เด็กชนนี่แหละ เราก็บอกว่า "ว้าย มันร้อนอะ พักได้ไหม? ดู เงยหน้ามองพระอาทิตย์ก็ใสแจ๋ว เมฆก็ไม่มีบดบัง" อะไรอย่างเงี้ย เด็กอะเนาะ ในความรู้สึกของเด็กอะ แม่ก็เลยพูดมาประโยคหนึ่ง เขาบอกว่า "ถ้า ถ้าอยาก ไม่อยากทำงานที่ตากแดดแบบนี้ ก็ต้องตั้งใจเรียน จะได้ไม่ จะได้ไปนั่งทำงานอยู่ในห้องแอร์" เออ เขาพูดแบบนี้ ซึ่ง
ค่ะ อือฮึ เด็ก อ๋อ เด็กชน <chuckles> ค่ะ ไม่ใช่ ชลบุรี ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ เป็นแรงบันดาลใจ ค่ะ
ถูกต้อง และห้องแอร์อัน แรก สุดในอำเภอเรา คือธนาคาร น ธนาคารแห่งหนึ่งที่เป็นสีน้ำเงิน
ค่ะ